Ich bin jetzt 1 Monat da.
1 Monat, okay. Und du hast ein eine Arbeit. Ähm, bist du gehst du ins Büro oder arbeitest du von zu Hause aus?
Ähm, ich arbeite von zu Hause aus, ähm, was ein Teil des, in Anführungszeichen, Problems ist, weil ich halt keine Kollegen habe.
Mhm. Ja. Ah, du hast gar keine Kollegen, du hast auch keinen Kontakt? Ja, okay, hast an der Arbeit praktisch keinen keinen Kontakt zu anderen. Mhm.
Ähm, relativ wenig, also, es gibt vielleicht alle 2, 3 Tage mal 'n ganz Call ganz kurzen Call, äh, den man hat, ähm, wo dann jeder diese diese falschen Hintergründe, äh, hochwirft. Das heißt, ich sehe dann auch nichts Reales, aber und diese Gespräche, da geht es eben wirklich nur um was auch immer jetzt gerade das Problem ist, äh, und wie lösen wir das, okay fertig, dann machen wir das so, ähm
Mhm. Ja. Ganz genau. Also, keine privaten Themen oder so, ja, rein rein beruflich.
Ja, also, diese klassischen Gespräche, die man hat, ähm, wenn man mal in die Küche geht und sich 'n Kaffee macht oder sich 'n Tee macht, äh, die habe ich halt gar nicht.
Okay. Und wie ist es, äh, d wohnst du alleine dann? Also, ich schätze in ja gut, natürlich dann sch ist es schöner, wenn man dann, ähm, in 'ne neue Stadt kommt, dass man dann sich eine WG sucht, dass man nicht alleine wohnt, wenn wenn du schon zu Hause arbeitest und nicht so viel rauskommst. Natürlich wär das die Idealsituation, aber ich verstehe es auch, wenn man alleine mö wohnen möchte, dass man das vielleicht gewohnt ist. Ähm, ja. Mhm.
Mhm. Also, ich muss a ich muss einfach sagen, ich bin zu alt für 'ne WG. Das habe ich gemacht das habe ich früher gemacht, ähm, und das war sehr unterhaltsam, aber, äh, jetzt habe ich da keine Lust zu, jetzt möchte ich dann so spät abends auch wirklich meine Ruhe haben und mein Badezimmer soll meins sein, ähm
Ah, okay, gut. <chuckles> Verstehe. Ja, das ist nachvollziehbar auf jeden Fall. <chuckles>
<chuckles> ähm, und das, ähm, äh das Problem ist, äh, die Leute in Italien sind sehr familienorienti orientiert
Okay, mhm. Ja, verstehe.
was eben bedeutet, dass so jemand wie ich, ähm die gucken mich manchmal schon 'n bisschen komisch an: „Was machst du hier?“ Und darüber geht es dann kaum hinaus.
<chuckles> Also, ich, ähm es ist also, es ist ja Es gibt ja viele Deutsche, die ins Ausland ziehen, ähm das ist jetzt nichts Unübliches. Und oft ist es dann so, dass man sich Leute aus demselben Kulturkreis sucht und dann so 'ne kleine Community bildet. Wie ist es denn da? Gibt es do gibt es Deutsche in der Region? Dass du vielleicht leichter irgendwie Anschluss finden kannst?